Sa ngayon 'yong mapagkakatiwalaan ko po, 'yong gano'n. Mm, sa ngayon parang ang hirap po magtiwala, eh, kahit minsan pinapakita na sa'yo 'yong totoong kabai kabaitan, pero hindi pa rin po pala totoo 'yon. 'Yong ganun. Kaya sa ngayon parang 'yong tiwala po talaga, 'yon po talaga. Kayo po?
A same, same. <chuckles> Gano'n din ako. Oo. Sa'kin din ano, 'yong mapapagkatiwalaan din 'tsaka 'yong marunong siya na parang kaibigan ko 'to 'yong marunong siyang magprotekta ng kaibigan niya.